Eee, bu oval masayla ilgili olarak da şöyle bir durum var. Hani, kapıdan girilince bir yer var. Ben de kapıyı görmeyi seviyorum açıkçası. Ha, ab şimdi, onların oturduğu yer kapıya arkasına dönüyor. Ben de kapıya bakmak istediğim için ben çocuğun karşısına oturdum, hani. Eee, o gün de resmi giyindim. Hani, o iş ilk iş şeyi ya, hani, böyle, bir. Ondan sonra ama gelen herkes niyeyse çocuğun yanına oturdu, hani.
Evet. Anladım. Tamam. Günün diye.
Ondan sonra, e, ben de şimdi, iii, şimdi, birbirimize bakışmaya başlayınca ben sormaya başladım. Hani, n sen hangi departmana başladın? Hangi üniversiteden mezunsun? Eee, a tabii, sadece mesela yeni mezunlar yok, büyükler de var. Hani, 2'nci iş ya da 3'üncü işi olanlar. <chuckles> En söyleyeyim ondan sonracığıma, eee, kimse bana sormuyor ama. Herkes bir de ben ilkine sordum, 2'nciye sordum, devamı kendi kendine söylemeye başladı. Öyle bir durum. <laughs> Aynen öyle. Ondan sonracığıma, ha, sonuncu söyledikten sonra ben dedim ki: "Ben de", dedim, "işte, bilgi teknoloji departmanında iş analist." Bir anda dediler ki: "Sen insan kaynakları değil misin?" <laughs>
Tamam. Ben, ımm, şeyi çok merak ediyorum şu an. Hani, bu bu nereye bağlanacak? Ben bunu çok merak ediyorum şu an. <chuckles> Hı hı. I hı. <chuckles> Hazır asker gibi. He he. <chuckles> Sen bize niye soru soruyorsun bu kadar? <chuckles>
Ben de dedim. <chuckles> Hayır, ben de dedim, "Yok.", dedim, ben de dedim, "Bugün yeni başladım." dedim, hani, falan. Böyle, gerçekten ama gerçekten herkesin çok güldüğü bir olay oldu ve bu zaten ilk gün bütün şirkete yayıldı. Hani, öyle söyleyeyim sana. Onun için benim ilk günüm bayağı bayağı eğlenceli geçti. Zaten direkt ilk günden şirkette de popüler olmuştum. Yani malzeme olmuştum, öyle söyleyeyim.
Hı hı. Değil mi? Evet. <chuckles> Eh, evet. Bundan son bundan sonra zaten popüler olmaman elde değil hakkı hakikaten, yani. Sonrasında nasıl geçti? Ondan sonra niye or oradan çıktın mı? Başka bir yere mi geçtin?
<chuckles> Evet. <chuckles> Aynen. E, yok yok. Eee, şirket olarak mı? Tabii, oradan, sonra çıktım. Hı hı. 3 sene sonra oradan çıktım. E, başka bir şirkete geçtim. Yine, eee, uluslararası başka bir şirkete geçtim yani. Eee, orası da gayet güzeldi. Orada da ilk gün gayet güzeldi. Gayet heyecanlıydım ama yeni mezunun heyecanı bir başka oluyor, hani, açıkçası. Eee, orada ilk ilk heyecanım gibi değildi ama tabii, orada da bir nasıl bir ekiple çalışacağım? Acaba benden ne isteyecekler? Sonuç olarak bende de oturmuş bir karakter var artık. Hani, o karakterimi inşallah kullanmaya, yani, o şeye devam edebilirim. Hani, üzerime çok gelinmez, ekip sağlamdır falan, iş bölümü vardır. Yani böyle böyle tedirginliklerim vardı. O ilkinde hiç düşünmediğim şeylere odaklanıyordum açıkçası, öyle söyleyeyim.
Şirket olarak. Çıktın, ne yaptın? Hı hı. Tabii ki. Tabii ki. Hımm. Tabii ki. Anladım. Bu güzel kariyer yolculuğunu benimle bay paylaştığın için ben çok memnun oldum. Çok keyif aldım. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.
<chuckles> <chuckles>

Anladım. Mesela şimdi, eee, belirli başlı pozisyon değişikliklerinden bahsettin. Mesela bunu tercih etmenin sebebi hayatında mesela çok yelpazeli bir, eee, iş kariyeri oluşturmak mı? Neden bu şekilde böyle bir tercihin oldu?
Evet. Ya, biraz bunun değişmesinin nedeni, eee, duygusal <chuckles> diyormuşum ama biraz maddi açıkçası iş analistleri güzel kazanıyor ama proje yöneticileri ondan daha güzel. <chuckles> Evet, evet. <chuckles> Orada küçük bir nüans yapmıştım. Eee, proje yöneticileri daha güzel kazanıyor ama proje yöneticiliğinde, Nasıl desem, ııı, sıkıcı, yani, eee, öyle söyleyeyim, tek yaptığın hedef yani, eee, bütçe hedefini tutturmak gibi bir şey. Herkesi organize etmek, bütçe hedefini tut tutturmak, bir de bol bol dokümantasyon yapmak açıkçası.
<chuckles> Evet. O da duygusal sayılır. <chuckles> <chuckles> Hı hı. Peki, yani Iıı, ses tonundan zaten sıkıcı olduğu belli. Hani, ses tonun birden değişti. Ya s sıkıcı, aynen
Ya, benim için evet. <chuckles> Yani, benim için gerçekten sıkıcıydı. En son artık dedim ki son projemi teslim ettim dedim, ben artık istemiyorum, teşekkür ederim bana vermeyin. Ondan sonra, uuu, uygulama tarafına geçtim. Uygulama tarafında da yine baktığım zaman proje yönetiyorum ama nasıl desem? Imm, o uygulamayı içeren sadece projeleri yönetiyorum. Bir de hani
<chuckles> Hı hı. <chuckles> Evet. Anladım.